Casi no me gusta el el refresco, las gaseosas. Casi no me gustan. Creo que eso siempre me ha me ha salvado de que de que no me no me gustan. Pero lo que sí, es estoy muy acostumbrada a tomar como Gatorade todo el tiempo, porque también tengo ahí un problemilla de salud en el que necesito mucho sodio y como que me acostumbré al Gatorade, me acostumbré así demasiado y y pues, también o sea, mi mi problema lo puede resolver o Gatorade o o agua mineral.
Ah. Aló. Okey.
Entonces, últimamente he estado intentando tomar más agua mineral que Gatorade, porque, pues, el agua mineral solo tiene el agua y el sodio, pero el Gatorade tiene el agua, el sodio y mil cosas más, ¿no? <chuckles>
Ajá, sí. Sí, sí, yo creo que tú tienes la respuesta. En el fondo nosotros todos tenemos la respuesta a nuestras situaciones a veces. Solo que es es, eh, no sé, cuestión de como de motivarnos un poco más, de de a veces necesitamos que alguien nos reafirme, pero también en el fondo sabemos que sabemos qué es lo que necesitamos hacer y y la cuestión es querer querer hacerlo. Es como intentarlo.
Ujú. <chuckles> Sí. Ujú, sí, motivación es lo que falta. Sí. Es cierto, la ver la verdad, tienes mucha razón. O sea, siento que lo que más me falta es motivación. Motivación para comer bien. No es como que no sepa qué tengo que hacer solo me falta querer hacerlo de verdad.
<chuckles> No, y y valorar los pequeños esfuerzos. Lo que yo te decía, hoy no voy a comer eso, pero voy a comer otro y eso valorar
Ujú.
Es algo que que suele, ¿no? O sea
Sí.
darme esa motivación yo también. Agradecerlo también puede ser una manera.
Sí, claro, de que ya no, no tiene que ser un cambio 180, ¿no? Así de que un giro de un día a otro, como que ya hacer perfecta tu dieta, pero es cierto, empezar poco a poco y y pues, nada, e ir valorando los pequeños cambios.
Sí, claro que ya. Ajá. Normalmente, ¿tienes ese tipo de alimentación todos los días o varías un poco?
No, sí, casi todos los días, la verdad. A la vez voy al gym todos los días, pero pero sí es casi todos los días me cuesta.
Ah, bueno, pero lo complementas con ejercicio.
Ujú. Sí, es lo bueno. Nunca he dejado de hacer ejercicio.
Ey, bueno, no. La la actitud para hacerlo. Sabes lo que tienes que hacer. Entonces nada, para que de verdad, eh, muchas, o sea, la
Sí, muchas gracias.
Obviamente tú también lo puedes hace Podemos hacer
Sí, muchas gracias.

Ujú, Oh.
¿Sí? Porque si ya tienes un carbohidrato que es el pan
Ujú.
entonces, pues para qué vas a agregar papas, si ya Y si, o sea, si tú miras la hamburguesa, por ejemplo
Wao, ya, sí.
la hamburguesa tiene de verdura, que son, los las el tomate y la lechuga, no sé cómo se le dice allá. Bueno, tiene proteína que es la carne
Sí, lechuga. Ujú.
y tiene el carbohidrato que puede ser el pan, aunque pues bueno, si y si le agregan queso, bueno Pero mira que es una buena combinación, pero pero ya de ahí si le agregamos papas.
Sí. Ajá.